Расскажи, пожалуйста, как ты выстраиваешь личные границы в отношениях?
М. А в каких отношениях? В плане, <chuckles> там, не знаю, романтических, дружеских или, э, в рабочих?
Ну, смотри, вот, эм К как тебе лучше? Ну, допустим, хорошо, работа, ну вот работа, как ты выстраиваешь свои личные границы вот, э, в отношениях, да, вот в работе, вот с другими вот коллегами, да, чтобы они как бы не переходили вот эту черту? Там, может, они иногда там говорят: "Ну, это как-то там некрасиво там оденусь. Вы что, мы, мы на работе! Ольга, мы на работе, за с на себя смотрю." <laughs>
Мгм. <chuckles> А. <laughs> <laughs> Ну, а, ну, во-первых, я работаю на такой работе, где я не особо пересекаюсь с кем-то, но я, в целом, человек, который довольно хорошо выстраивает личные границы, и если бы у меня была ситуация, что мне пришлось бы это делать, например, где-нибудь в офисе, я работала бы, то я в эт в этом плане не имею каких-то проблем. В ну, так так сложилось просто из-за характера. И я, наверное, просто бы, ам, вот, я у меня есть хорошая не то чтобы техника, а такая, как это сказать-то, а, поведение моё автоматически подстраивается под рабочую среду, и если мне начинают задавать личные вопросы или пересекать как-то пытаться мои границы, я очень ловко умею уйти от разговора или вообще молча промолчать. А если спросят, почему я молчу, я могу прямо об этом сказать, что вы там немножко не по теме спрашиваете, я не хочу на это отвечать. То есть я прямо прямолинейна в этом плане.
Бывает такое? А вот такой, вот такой вот опыт был уже, вот что, ну, не не обязательно в этой работе, хорошо. В этой работе, допустим, ну вот, люди не пересекаются особо с тобой, да, может, там удалённая работа, может, там какая-то ещё работа, но, допустим, может, раньше работа, вот ты, может, можешь вспомнить, вот как ты, вот когда ты была вот не то чтобы подросток, но вот такой вот как бы, ну, юный человек, да, вот только вот начинала вот эту вот карьеру, да, в, может, на каких-то обычных, вот чаще всего вот таких обычных, да, работах, когда только начинаешь, да, там, пока там учишься, надо где-то там подрабатывать денег, да. Там чаще всего м мо могут, наверное, такие личные границы, ну, приходить, может, у тебя был какой-то опыт, может, есть какая-то сь вот история рассказать, как это вот было?
Мгм. <chuckles> Да-да-да. Мгм. А, слушай, да, было, а, но опять же повторюсь, из-за того, что у меня в целом это как будто бы от природы заложено, я особо деталей не помню, но точно было, потому что иначе бы мне не было некомфортно работать в этом месте, а. Я просто помню ощущение вот этого дискомфорта, а именно, что конкретно было, я не могу сказать, но, а, я работала после получения моего диплома, скажем так, ну, попробовала по мо по специальности поработать, и мне не очень понравилось по причине того, что это было, м, а, получается, это я работала на предприятии на крупном, где производили, а, продукты питания, не не кухня, а именно вот производство крупное. И это предприятие было за городом, а в черте там вот, где поселения всякие, ось, ну, не то что сёла, а прям поселки городского типа.
А, мгм. Ну, ко где-то там д далеко, где-то там за за за за кем-то там? <laughs>
.Да, и то есть там и контингент людей немножко другой, и менталитет у них немножко другой, и, в общем, ай, так получилось, что я, грубо говоря, очутилась в коллективе с женщинами-хабалками, и, а, да-да-да, да.
Ой-ой-ой, такими змеями, да, может, змеями, вот они такие, такие раздражительные, такие вот, как будто, ну вот, как ты правильно сказала, вот, выразилась, лезут туда, куда, допустим, не надо, да? Ну вот как вот, если так выразиться. Мгм. И что там произошло, может, ты помнишь, как они вели себя?
Да, да. Они себя вели очень, а, как сказать-то, панибратски. Панибратски вели себя, потому что, ну, я же типа молодая, я новенькая еще ко всему прочему, а я такое терпеть не могу. То есть у меня же полностью городской склад ума, и это совершенно другое восприятие реальности, другое восприятие рабочих отношений. И они там, ну, вот это, знаешь, из серии сплетни постоянные, постоянные обсуждения кого-то. И я просто себя чувствовала не то что не в своей тарелке, я чувствовала себя абсурдно, потому что я не понимала вообще, мы сюда работать пришли или что мы шнап сюда пришли делать? <chuckles> То есть как бы, да.
Неподобающе? <chuckles> Ага. Да, что мы делаем? <chuckles> Как бы ч чего вы от меня хотите? Э, вот они как-то, ну вот, может, помнишь, что вот именно вот кто-то из них сказал, вот вот какие вот обиды, вот что, вот куда они лезли, вот в какое личное дело, вот как ты думаешь?
М, я помню, что они у меня вот спрашивали и пытались выяснить про мою личную жизнь и в целом, ну, про то, кто я, что я. То есть, ну, это были какие-то вопросы, там, я уж не помню, какого плана, но вот что-то там было про вот эти дурацкие вопросы про наличие парня, про то, хочешь ли ты детей, там, вот это вот всё, что, по идее, никого не должно волновать.
Да какая тебе какая тебе разница, да? Я прихожу тут поработать, это просто как второстепенное место, где я там зарабатываю вот средства. Да, допустим, если это просто работа просто без смысла, без роста, карьеры, ты просто зарабатываешь деньги, да, и ты уходишь. Зачем там людям что-то где-то? Вот как ты думаешь как ты думаешь, почему, а, чаще всего такие вот люди, как будто которые не вот не городские, либо даже если городские, которые такие очень такие, ну такие странные, такие как будто змеи, да, как будто им постоянно надо там кого-то там, э, на что там какие-то сплетни, да, она говорит ещё, ну вот постоянно что-то вот как будто хочет себя зацепить там. А как ты думаешь, несколько вот причин вот, по твоему мнению, почему так люди делают, почему вот они хочат выяснить, им нужно драмы, или они просто как будто тебе завидуют? Ну вот как ты думаешь, почему вот люди вот любят как будто лезть не в свое дело? <chuckles>
Да. <chuckles> Мгм. <chuckles> <chuckles> Слушай, ну, это вопрос очень такой многогранный, но конкретно в моей той ситуации я точно могу сказать, потому что я точно знаю наверняка, мне об этом сказала главная там менеджер, которая была, они мне завидовали, потому что я молодая, и мо моя, получается, специальность по рангу была выше, чем их. А, но так-то получалось, что мы в итоге вместе собирались там на обеденный перерыв, да, и в целом, как бы, в одном коллективе были, а они там все там, ну, 35-40-45 лет плюс, и работают, получается, на такой, м, тяжелой ручной работе, а я чуть, ну, как бы, повыше была в этом плане, э, и, ну, потому что у меня образование такое, извините, ну, я что, должна, как бы, поскупиться этим?
А если там же не без не без как бы, не без смысла училась, всё-таки училась там, куда-то хотела пойти, какой-то опыт получить, да, как бы, это, я думаю, это нормально.
Да. Мгм. Да, ну вот и мне тогда главное вот в нашем, скажем так, ну, в лаборатории, она сказала, что они, скорее всего, как раз таки завидуют. Но вот насчет других, в целом, людей, я просто думаю, это вопрос воспитания, менталитета, и, а тут уже не зависит от того, городской ты, не городской. Я про себя так сказала, потому что разница была ощутима, что вот из-за того, что я в целом, у меня воспитание другое, плюс я еще живу по таким более, скажем так, либеральным взглядам, да, по жизни, там прям видно было разницу в отношении к рабочей этике, и вообще как себя вести в работе. Поэтому, я думаю, тут в основном, наверное, воспитание все-таки, если так не конкретизировать.
Да. Да, вот тут. Так может б да. Ну хорошо, вот ты сейчас, вот, допустим, вот, э, ты работаешь, там, наверное, вщ ещё в лучшем месте, может, там не работаешь, но вот ты сказала, вот если я всё-таки надо пересекаться вот моментами, как бы ты уже умеешь свой позицию отстоять, вот, и ка и тогда было как будто, да, с характером, что, ну, нельзя, ну вот куда ты лезешь, да, сейчас как бы это изменилось вот как бы в лучшую, худшую сторону или т плюс-минус такая же осталась, вот как с работы у тебя получается отстаивать свои личные границы.
<laughs> Да. А. Я думаю, в лучшую сторону. Все-таки с возрастом это все меняется. Характер <chuckles> тв тверже становится, кожа толще. <chuckles> Поэтому тут, наверное, в лучшую сторону. Но, честно говоря, у меня таких проблем больше не было именно в рабочей сфере. А, такие моменты возникали только при общении с людьми, а, лично, как-то, допустим, не знаю, знакомые, незнакомые, друзья, а, вот, и больше именно в рабочей атмосфере такого не было, в рабочей сфере, я имею в виду. А так, да, вот с в других сферах дружеских, например, такое было, и там примерно то же самое. То есть я старалась либо прямо говорить о том, что меня не устраивает, либо я вот, как я писала, я игнорировала некоторые вопросы, если это, например, была переписка, а не личное общение. Там, когда лично общаешься, не проигнорируешь особо. <chuckles>
<chuckles> Да, такое у тебя было, что вот лично тебе что-то пишут там, что-то вот, э, такое неподобающее
Ну, а не то, что неподобающе, но это было странно. И я, как человек, который таким сама ну, я сама не занимаюсь таким, мне было странно, например, получать сообщения о том, там, есть ли у тебя парень, от человека, который учился со мной в универе и который ко мне подкатывал долгое время и, э, пытался там как-то набиться в молодые люди, да, ну, в парни. И <chuckles> после, не знаю, там пит
в переписках? Может, поэтому и спрашивает, хочет узнать, есть ли у тебя парень. <laughs>
Так он Он этим занимался с периодичностью, вроде как, раз, там, два раза в год он мне написывал, а, в "Инстаграме" просто: "Привет, как дела? Как как как там у тебя на личном фронте?" При этом мы с ним не общались, и это мы уже давным-давно закончили учебу, и мы даже, ну, не не общались и не виделись всё это время. То есть, как бы, с каким вообще с какой целью это было всё, ну, задано, такие вопросы заданы, я не понимала. Очень странно.
Ти да, интересно. Ну, может, просто бывает бывает людям, которым просто интересно, которым настолько скучно в жизни, что они безобидно, наверное, ну вот, э, бывает такое, что вот человек, наверно, хочет просто, ну так как будто пообщаться, просто не знает, как начать тему, он как-то вот как будто цепляется за те вещи, которые были где-то вместе, вот как будто там школы или еще что-то, да, вот там где-то вы учились вместе, универ или еще что-то, да. Как будто, может, человек так цепляется, как будто хочет, как будто, ну, начать диалог, там поговорить, там что-то. Бывает, не все люди как будто, ну, тя с плохими намерениями, да. Э, не все завидуют, некоторые просто хотят пообщаться, только они не умеют вот как-то выразить, наверное, свои мысли.
Знаешь, в этой ситуации, я думаю, там было совершенно не это. <laughs> Там не было. Мне кажется, в той ситуации там именно вопросы были заданы с подвохом, именно целенаправленно, да. Поэтому там не просто, чтобы там лишь бы диалог начать, поэтому, собственно, и для меня это и было вот, э, каким-то нарушением границ, потому что я у людей, с которыми я не общаюсь, которые для меня по факту не являются, ну, не находятся в статусе друзей, да даже хороших знакомых, я и для меня это нарушение границ, потому что ты для меня никто, ты не имеешь права по этике задавать такие вопросы мне. Зачем ты это делаешь, мне непонятно. <chuckles> Видимо, у человека другие понятия вообще о том, а, вообще, что такое вот такая вот, э, скажем так, этика асоциального взаимодействия. <laughs>
Что там было? <chuckles> А, ага, мгм. <chuckles> Да. Да. А вот интересно, вот щас, допустим, мы начали общаться про ты про отношения, да, вот, э, вот личные границы, вот, э, вот, вот твоих отношениях, допустим, вот там, ну, с молодыми людьми, да, вот там, с парнями, допустим. Вот если вот мы поговорили про работу, вот как у тебя вот, э, моментами не бывает такое, что тебе так жалко человека там, и он там как-то хочется там, ну, ты говоришь: "Ну, я не хочу", там, "Ты мне не интересен", там, "Иди гуляй", там, что-то. Но вот легко тебе такое ответить, или всё-таки бым бывает иногда такой хороший человек, но ты так, ну так не хочешь, либо вот какой-то был у тебя в моменте жизни, э, э, в жизни момент какой-то, когда, допустим, ну тебе вообще не надо было отношений, допустим, ты карьеру развивала или ещё что-то, да? И там постоянно к тебе люди лезли, лез лиз лезли, и как-то ты постоянно должна была их как-то отталкивать, да? Как бы ты видела, что человек, ну, может быть хороший, но, допустим, ну, сейчас тебе этого, допустим, не надо было, да? У тебя какие-то были другие планы, другие цели, или, может, у тебя уже кто-то был, они постоянно к тебе лезут, лезут, и вот как ты выстраиваешь вот эти границы между вот отношениями, да, с молодыми людьми?
<laughs> <laughs> Мгм. М. А очень просто. Вот ровно так же прямо и говорила. <chuckles> То есть, а вот когда ситуация с тем, что я, а, сосредоточена на карьере, собственно, она сейчас и есть, я сосредоточена на карьере, и если есть, а, причем, а, в этой ситуации, по секрету скажу, даже если мне, а, нравится парень самой, то есть, да, хотя бы, вот знаешь, на базовом уровне вот уже зарождается вот эта симпатия, думаешь такая: "Блин, он такой, ниче такой". <laughs> Когда вот это происходит, я уже для себя понимаю, что я, скорей всего, не буду это развивать, потому что у меня фокус другой сейчас, и как бы мне он ни нравился, я предпочту другое. И, соответственно, в такой ситуации мы обычно это обговариваем, даже если, там, а, я ему не нравлюсь, я всё равно как-то невзначай, всё равно скажу такую фразу, что, мол, вот, я, там, а, щас очень занята, постоянно учусь, там, работаю. Вот. И так или иначе, мне кажется, у человека отложится в голове, что вот, ага, она занята, значит, наверно, ей не до не до отношений. Если там, допустим, у него есть какие-то там мысли по этому поводу. А вот те, кто именно подкатывал, э, у меня это не то чтобы часто, потому что у меня такое лицо, <chuckles> выражение лица всегда. <laughs>
Да? Конечно. Мгм. Ну что ты, что ты так говоришь? Какое там лицо? Мне надо надо правильно правильно надо выглядеть, ну вот так серьёзно, <chuckles> а что? <laughs> С э с такой уверенностью.
Мгм, да. Ну, то есть, э, лицо от, да, очень такое, м, грубо говоря, "не подходи-убьет", да, "не подходи-убьет". Э, то есть, очень смелые только подходят. А те, кто подходит, обычно они дальше хороших знакомых и друзей они у меня не задерживаются, опять же, по причине, озвученной выше. Но и плюс, честно говоря, я довольно привередливый, наверно, человек в плане выбора партнера, поэтому мне тяжело всегда было именно вот, если мне кто-то нравится просто вот, да, поэтому это просто не развивалось дальше, и особо проблем в отказах у меня прям не было. А если так вспомнить, то даже если они и были, то мне кажется, я точно так же и говорила спокойно там: "Нет, там, извини, но я там не хочу, там, ты не в моем вкусе", ну, что-нибудь такое. Я, в целом, говорю, прямолинейный человек в этом плане. Я не вижу смысла увиливать просто, понимаешь? Хороший, нехороший человек. Если он хороший, он поймет, понимаешь?
Характером. <laughs> Да. Угодить, да, вот? <chuckles> Мгм. Да, конечно. Вот, наверно, ну, ты как бы дала им понимать, что как бы у тебя сейчас, наверное, ну вот, э, как бы бывает, что можно не только там прямолинейно сказать: "Ну всё, не лезь". Как бы, да, я там не хочу тебя. Но иногда бывает, что ты просто не даешь человеку Это тоже очень хороший момент. Вот как ты сказала, ты не даешь человеку дойти <smacks lips> до такого состояния. Ты просто общаешься, общаешься, да, ну, допустим, как будто он хочет большего, и ты как будто не даешь. И он как будто, если человек, ну, умный, да, он, наверно, перестанет лезть. Он поймет, что надо отступить назад, потому что человек не дает повода, чтобы ты так поступал, и всё. И таким образом ты как будто не словами, но как будто бы вот своими действиями показываешь: "Но ну, мне не надо". И таким вот э, таким образом вот ты выстраиваешь вот эти личные границы. Это очень, кстати, круто. И на работе также не надо с этими <chuckles> старыми женщинами вот обща объяснять там что-то правильно. Пусть, пусть, пусть занимаются своём. <chuckles>
Мгм. Да. Да. Мгм. Да. Мгм. <laughs> Ну да, это, знаешь, как говорят, э ага, оберег от от не очень хороших людей. Вот. <chuckles>
Правильно, спасибо тебе большое, что поделилась, было очень интересно послушать, и тогда до встречи.
Да, до встречи. Пока-пока. Еще поболтаем.